Anong nag-udyok sa'yo para baguhin ang pananaw mo sa pagkabigo?
Ah, marami kasing ano, eh, factor ng, uhm, pagkabigo, di ba? So, uhm, para baguhin 'yon siyempre kailangan baguhin, para hindi ka na ulit, ah, mabigo, 'di ba? Nakaka-frustrate din, eh, alangan namang, ah, alam mo na ret na nabibigo ka na dito sin hindi mo pa ba babaguhin, kung ano yung method mo or kung ano man yung, uhm, pagkakamali na nagawa mo, 'di ba? So, that's the thing, dapat kailangan talaga binabago, para hindik hindi ka na nabibigo, 'di ba?
Mm. Totoo 'yan siyempre, kumbaga ano talaga, eh, importante diyan ay matuto ka after mong mabigo, 'di ba? Kasi siyempre, ikaw din naman minsan talaga yung naging or gumawa ng paraan kaya ka nabigo, eh, di ba? At yun nga, mula dun matututo ka talaga. Ayan, meron ka ba talagang alam mo yung parang pwedeng ma-ikuwento, kung ano talaga yung mga pangyayari na talagang masasabi mong nag-udyok para sa'yo, para baguhin mo yung pananaw mo sa pagkabigo?
Tama. Hmm, mm. Exact. Ay oo. Unang-una naging life lesson talaga sakin yung ano eh, yung, uhm, paghahanap ng ano, ng makakasama ko sa buhay. So, unang-una kasi nabigo ako diyan, ayan, naghiwalay kami ng, ah, ng tatay ng mga anak ko. Pero that was a long time ago. Ngayon, uhm, binago ko siya para, I mean yung sarili ko ha, ano, masyado kong nabantayan yung puso ko kasi. Kasi nakakatakot nang umuli maulit, 'di ba? Nakaka-trauma yung part na 'yon na parang talagang naging ano, nagmarka sa ano, sa buhay ko na hanggang ngayon dala-dala ko pa rin, 'di ba? Kasi ano 'yan, eh, uhm anong tawag dito, kumbaga nata nakatatak na siya do'n sa ano, do'n sa sa buhay mo, ex, uhm, experiences, ganyan and simula nang nangyari 'yon andami ng experiences, madami nang lesson, madami nang, uhm, madami nang struggles, ganyan. So, parang, uhm, madami ng pain, ganyan. So, uhm, ayoko nang maulit kaya kailangang baguhin talaga para hindi na ulit masaktan, ganyan, kahit matanda na, di ba? Pagdating kasi sa puso, di ba, talagang kahit ano, konting kibot lang, eh, nasasaktan ka na talaga, eh, di ba?
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. At 'yun nga, siguro kumbaga, 'yan 'yung mga panahon na talagang ano ka, 'di ba, 'yung parang mga pa-tweetums 'yung mga ganyan, 'di ba, 'yung mga panahon na tala
Ayan, oo.
Bago ka palang nagmamahal, 'di ba, at oo.
Exact. Mga crush-crush lang, 'di ba, dati anong tawag dito, crush mo pa nga lang, eh, tapos nung naka nalaman mong may girlfriend na, magmo-move on ka na kahit hindi naman naging kayo. <laughs> Ayi nakakatuwa, eh. <chuckles> Oo, na prank ka lang. It's a prank, oh, ganyan.
Oh. Fake fake news lang pala. Oo, oo. Ayun nga minsan sa huli, pagtatawanan mo nalang din, eh, 'di ba, habang nagma-mature ka, 'di ba? Ah, siyempre 'pag bata ka pa talaga, kumbaga ano ka pa lang, eh, parang may sarili ka pa rin talagang mundo, eh, parang wala ka pang pakialam kahit na ano pang sabihin sa'yo basta susundin mo lang talaga 'yung puso mo, 'di ba?
Hmm. Mm. Tama, sugod lang ng sugod, 'di ba, kahit ano pa 'yan sabi kahit kahit tambay pa 'yan sa ano, sa kanto ganyan, kasi hindi ka pa nagma-mature, parang hindi pa nade-develop talaga 'yung mga desisyon mo sa buhay, 'yung ganyan. Eh, kasi no'ng no'ng naging boyfriend ko 'to, itong tatay ng mga anak ko, siguro mga ano lang ako 19 ganyan, 19 years old ako, and ano siya first boyfriend ko siya.
Oo. Mm. Hmm, mm.
So, hanggang sa ano, hanggang sa buhos talaga, tapos ayun nga, hanggang sa nabuntis na ako, dahil matigas ang ulo ko, 'di ba, hindi ako nakinig sa magulang ko. Ah, pero 'yon nga, ah, al pero nag-ano, eh, pina na nagpakasal kasi kami no'n nung time na 'yon. Hmm, ako kasi ay ano, palaki sa isang ano, sa isang, uhm ano nga tawag dun, conservative na ano ng ng, ah, family, yung culture, ganyan.
Mm. Buhok talaga. Hmm. Mm. Hmm, mm. Mm.
And ano ba, pagkatapos no'n so, siyempre, ah, sabi nga nila, hindi mo makikilala ang ugali ng isang tao habang hindi kayo nagsasama sa iisang bubong, 'di ba? So, 'andiyan yung unti-unti nakikita mo yung indifferences, ah, ninyong 2 pala, hindi pala kayo compatible.
Totoo. Mm.
Tapos, ano pa ba, ah, ayan yung ano, ayan yung nandiyan na yung nagkakasakitan na, hindi naman physically pero yung emotional, yung verbal ano, yung mga verbal abuse na ginagawa sa akin, ganyan. Tapos, ah, bilang kasi 'di ba, 'pag nanay ka parang siyempre ayaw mong bigyan ng ano, eh, magpapakamartir ka just because ayaw mong bigyan ng, uhm, broken family yung magiging mga anak mo. <coughs> Excuse me!
Mm. Mm.
So, ayun yung ano, ayun yung which is, ayun yung mali pala, na kailangan nating i-unlearn sa ating mga buhay, 'di ba? Kapagka ano, na kapag ka regardless kung kasal naman na kayo, 'di ba, parang 'pag hindi na masaya or, ah, nakakaapekto na doon sa welfare ng mga bata, it's about time na ano, na na itigil na
Mm. Mm.
para ano, para gumaan ang buhay. Kasi ewan ko, hindi ko din naiintindihan yung ibang ma katulad ko kasi ako nangyari sa akin 'yon, 'di ba? Ayokong bumitaw, kasi pam pamilya kami eh, di ba, ah
Mm.
men, ah, meron kaming vow, 'di ba, dahil kinasal nga kami. So, ah, mali pala 'yon. Mali pala 'yon, ah, 'tsaka ang unang-una kasi, um, kaya naging mali dahil ano, um, ginawa ko siya in a wrong way din. Kasi 'di ba, ang gusto ng nanay ko ta nanay at tatay ko, eh, makapagpatapos, makapag makatapos muna ako ng pag-aaral, 'di ba, bago sumugod sa ano, sa mabigat na responsibilidad. So, now, um, nasimulan na siya sa pagkakamali itutuloy mo pa ba, 'di ba? <chuckles> Hindi na hindi na dapat. So, ngayon, <clears throat> yun nga, yun yung dapat nating i-unlearn i <clears throat> i unlearn, do'n sa culture natin na naka-program na, na parang pagka, pagka kasal kayo, hindi kayo puwedeng maghiwalay, hindi hindi gano'n. Um, ipag-pray mo na lang na parang, "Sorry, ah, kasi ano, 'di ba, ah, I know, I we have made our vows 'di ba, pero, ah, hindi talaga siya umuubra," ganyan. So, sorry ka na lang sorry ka na lang kay God kung ano, 'di ba. Sabi nga kasi, 'di ba, sa Bible kapagka, sino yung pinag pinagbuklod ng ano, hindi na puwedeng maghiwalay pa. So, "Sorry po, sorry Lord. Hindi talaga kaya," <laughs> yung mga ganun. So, ayun siguro, yung mga, ah, nagpabago ng pananaw ko sa buhay, tsaka, 'di ba, habang tumatanda naman tayo talagang nagbabago yung pananaw natin sa buhay.
Mm. Mm. Mm, mm. Mm, mm. Mm. Mm.
Mas nagiging deep yung pagkakakilala natin do'n sa ano, sa tunay na buhay.
Mm. Mm. Mm. Kumbaga ayun nga, kumbaga gano'n talaga din talaga ang buhay eh, ano? Kumbaga minsan 'di talaga natin inaasahan kung ano yung mangyayari, eh. Ikaw ba na na-rea naisip mo ba or na-picture mo ba na mangyayari sa'yo 'yan, yung pagkabigo na 'yan?
Tama. Syempre hindi. Hindi. Kasi alam ang akala ko kasi sa ano, sa relationship is puro ano lang, eh, 'di ba, puro pagmamahal, puro, uhm, puro anong tawag dito, puro lambingan, ganyan. Hindi pala, mas marami pala yung ano, trial. Trial and error, ganyan, mas marami yun. Para ano, para parang, ah, sinusu sinusubok maigi yung relationship ninyo para pagdating ng ano, ng sa huli, 'di ba? Ah, kasi napagdaanan n'yo na lahat eh, 'di ba? So, sa pagdating sa huli tatawanan n'yo nalang, ah, well kumbaga unshakeable na kayo pagdating sa sa huli kung napagtagumpayan n'yo yung mga struggles na ganyan, yung mga trials na 'yan sa buhay, 'di ba? But unfortunately, hindi 'di hindi ano, hindi napag-ano, napagtagumpayan, 'di ba? So, ah, 'yon nga, ending naghiwalay kami. Pero yun nga, <clears throat> yun yung naging pananaw ko ganiyan is parang, sige this time kung mayroon man akong matatagpuan na ano is yung pipiliin ko na yung hindi na siya magiging lesson hindi na siya magiging lesson sa akin. Kumbaga ang hinahanap ko na lang is yung ano, yung uhm, magiging at ease ako, mag magkakaroon ako ng peace of mind. Yung yung yung basta gano'n. Hindi ko na ano, parang companion na lang ata ang hinahanap ko ngayon, ngi. Pero siyempre kailangan pa rin ang pagmamahal do'n. So, basta, uhm, medyo ano, medyo kasi no'ng ano, eh, no'ng nakilala ko yan.
Mm. Mm. Hmm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
Parang si since first boyfriend ko siya, wala akong comparison, eh, kung ano ba talaga yung totoong pagmamahal. Eh, bata pa rin naman ako, so, wala akong comparison. Akala ko, uhm, okey lang yung lahat, 'di ba, and wala akong talagang ano wala talaga akong mapag ah mapagtitignan ng ano well bukod do'n sa do'n sa relationship ng nanay at tatay ko, 'di ba, which is, uhm, okey naman. Eh, kaya lang siyempre bilang yes oo, pero bilang ako naman, 'di ba, since bata ako nun parang
Mm. Mm, kaus Mapagkukumparahan, 'di ba. Yung mga ganun, mm.
naiisip ko kasi lagi siyempre kasi iba naman yung pagmamahal nila sa pagmamahalan namin, 'di ba? Ganyan. It is very wrong pala talaga. Hindi pala talaga gano'n ang tunay na pagmamahal na hindi ka dapat, ah hindi ka dapat hinahayaan na na ano tawag dito na sarilinin yung iyong mga ano, yung mga mga problema sa buhay since may ka-partner ka na nga, 'di ba, so, hindi pala ganun talaga, ayon.
Mm, mm, totoo. Mm. Mm. Naku kapit lang, oo, naku, ah, nasa sa'yo din naman talaga 'yon kung gugustuhin mo naman talaga din, eh, 'di ba? Huwag kang mawalan ng pag-asa ka kasi alam mo meron nga sobrang tanda na, meron nga ako kakilala 70 years old yun nakapag-asawa pa imaginin mo 'yon, 'di ba? At talaga naging masaya siya no'ng after nung naging kasama niya 'yon, oo, oo. Oo.
Exact. Mm. <chuckles> Hindi, oo. Sana all, 'di ba? <laughs> Hindi. Ibig ko sabihin hindi naman ano, eh, hindi ko naman sinasara yung pintuan ko diyan. Ang ano ko lang, eh, mahirap nakaka-frustrate maghanap 'di ba? Parang, ah, lagi mo na lang binubukas yung puso ko, ru so eh, lagi na lang binubukas mo yung puso mo para sa iba. Pero parang hindi pala hindi pala kayo ganyan and
Mm.
may ma kasi may mga hinahanap na ako na ano, na parang, ah, kapag ka hindi ko to nakita ay umaayaw na ako kaagad. Parang
Hmm, mm.
oh, kasi siguro ba masyado ko bang gina-guard na yung sarili ko because of the trauma na nangyari sa akin noon noong unang ano, nu'ng unang marriage, oo, unang relationship ko, 'di ba? Ah, ano pa ba? Ah, noon nag-eentertain ako, kinikilala ko silang maigi.
Mm. Mm.
Kaya lang, basta kapagka-ano, uhm, marami kasi akong ikiniw kinokonsidera, ah, pagdating sa ganyan, na baka baka naman ang ending, eh, maging bunso ko pa siya, 'di ba, <chuckles> ako na lang din yung magtatrabaho sa huli. Kasi, 'di ba, parang laging ganyan pagka-ano, laging best foot forward 'yon, eh. Hindi na ipapakita kung ano yung
Mm. Mm, mm. Mm. Parang yung sinasabing pa kukuha pa ku ka pa ng ano, pupukpok sa s oo, batong pupukpok sa'yo, oo.
Isang malaking bato, mm, na ipupukpok ko sa ulo. Oo, hindi mo naman makikilala 'yan ng 1st year, 2nd year, 'di ba? Kasi laging best foot forward nga, itatago niya lahat ng mga well, ganun din naman sa mga babae, di ba? Oo, kaya lang <clears throat> ayon nga.
Tama, oo. Parang ano na naman, ligawan stage muna, di ba?
Yes, oo, getting to know each other, 'di ba? So, <gasps> at tsaka nakakapagod yung ano, lagi mong i i-introduce yung sarili mo. Eh, 'di ba, nga, 'pag solo parent ka, single mother ka, merong, uhm, masamang connotations pagdating sa ganyan na parang, ay, hmm, madali itong ma-ano, madali itong ma-swo um ano ba 'to, ma-sway, ma swoon, basta gano'n. Madaling makuha kumbaga 'di ba, kasi single parent, naghahanap ng masasandalan which is para sa akin, mali. Mali ang pagkakakilala nila 'di ba? Sa dami na ng pinagdaanan ng ano, ng ng solo parent parang, ayan, hindi mo na mabubuwag 'yan. Uhm
Mm, hmm. Mm, mm.
Naging smart na sila kumbaga tinasa na sila ng ano, ng ng buhay, nahasa na sila ganiyan. Kumbaga so 'yon na lang 'yong tinitignan parang, ah, independency wise, 'di ba, na parang hindi naman talaga nila kailangan ng ano ng ng lalaki sa buhay hindi naman talaga nila kailangan. Pero, uhm, yung yung pagiging independent ha pero pagdating sa ano na parang, uhm kasi siyempre kailangan nila ng la ng love, 'di ba?
Mm. Mm.
Ah, they want to feel love also hindi lang 'yong galing sa ano do'n sa pamilya nila galing sa mga anak nila, 'di ba? Iba pa rin 'yong nabibigay ng intimacy, ah, sa tao na 'yon, 'di ba, nagiging ano pero
Mm. Totoo.
ayun lang pipiliin na lang yung sino 'yong ano makakasama sa ano makakasama ulit sa buhay, 'di ba? Pumili nang maigi para hindi na mangyari ulit 'yong trauma na naranasan dat.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. At tiyak diyan sa mga susunod mong pagdedesisyon diyan sa larangan ng pag-ibig for sure marami kang mga, taong alam mo 'yong gusto mo ng mga impluwensiya nila sa pagdedesisyon, 'di ba, at kumbaga lalong-lalo na 'yong mga anak mo kasi siyempre kumbaga sila talaga 'yong, nakasama mo at patuloy mong makakasama actually, eh, 'di ba? Ah mm.
Oo. Tama. ayan ang sinasabi ko sa kanila palagi na walang problema kung mag-aasawa sila, 'di ba, basta pipiliin nila na mabuti kung kung sino 'yong makakasama nila sa habang buhay, 'di ba, ayun 'yong ano na 'wag na silang magkamali katulad ko. 'Wag na tayong meron, merong ano anong tawag dito, ah, sabi nga nila anong tawag dito. Hayaan mo 'yong batang magkamali para matuto sila pero hindi kasi parang pwede kang matuto ng hindi ka nagkakamali, 'di ba? Ayan 'wag mo ng hintaying magkamali pa. <chuckles> Oo.
Mm. Mm. Mm. Mm. Tama totoo, oo. Mm. Naku maraming-maraming salamat sa mga naibahagi mo at ayan, mag-iingat ka.
Ayan salamat. Hmm. Sa Salamat din paalam.